Já teve um um um fato que assim, como é centro da cidade
Aham.
lá no centro já teve um trânsito, nós ficamos mais de 2 horas pra sair, então a viagem que era para durar
Nossa, então ficou agarrado ali? Não andava nada, não tinha como pegar outra pista?
Isso, então Nada. Isso. Então a viagem que era pra demorar 8 horas, demorou 10 pelo pelo atraso.
Uhum.
Então, assim, nós saímos já tive já tivemos esse trânsito. Seguimos a viagem, lá pela metade, chegando em Campos, passando por Campos a gente fez a primeira paragem, só que aí que está o problema
Aham.
desceram todo mundo pra comer, na hora que eu saio para poder ir ao banheiro
Qual foi o problema?
paro para comer alguma coisa, né, naquele café superfaturado que tem lá dos das paragens isso, nossa, é impossível comer. Parei para comprar um caf muito. Parei pra comprar um café com pão de queijo, e na hora que eu estava comendo, eu vejo o ônibus saindo
Uhum. Dos postos, né. <chuckles> Aham. Bem caro. Uhum. Aham. Você perdeu o ônibus, então, por causa do pão de queijo?
aí foi Perdi o ônibus, por causa de um pão de queijo e um cafézinho quente. E, assim, estava muito frio, o quê? De madrugada
<laughs> E valeu a pena? Estava gostoso o pão de queijo, pelo menos? Café quentinho.
Estava. Estava estava muito bom, mas não vale a pena chegar atrasado, né. Ainda mais, tipo assim, que eu estava de férias do meu serviço, então era 1 semana e meia de férias porque o resto eu tinha vendido. Então, eh, eu tive 1 semana e meia para curtir e já perdi 1 dia, por quê? Porque o próximo ônibus só ia chegar no dia seguinte.
Não vale, aham. Aham.